إمم. آه فعلًا، على فكرة عَندِك حق في النقطة دي جامد جدًا. فعلًا حرفيًا يعني، النَبرة الكتابة نَفسَها، بتفرِق كتير أوي. ممكن نَبرة من الكتابة دِيَّة تتفهم بكذا طريقة، يعني ممكن تتفهم مثلًا نَبرة الكتابة نَفسَها إن إن هو مثلًا ك بيكتب غلط، مُتسرِّع في الكتابة بتاعته، أو مثلًا ممكن عاوز يوصَّل ناحية ب يوصَّل برضه المعلومة اللي هو عاوزها في ناحية تانية خالص، لكن برضه تأثيرها مش زي تأثير أبدًا ال اللي هو مش زي تأثير كده ال ال ال اللي هو النَبرة نَفسَها بتاعة الكلام. آه، بتفرِق جدًا.
آه. آه. إمم. آه. آه. صح، اللي هو بي آه، لكن الكلام غير الكتابة يعني. طَب طَب، هل فعلًا هي حتّى في الوقت مثلًا الانفعال أو وقت ال آآ، الهزار، نَبرة الصوت بتختلف من شخص للتاني؟ حتّى نَبرة الصوت نَفسها
آه، بشكل كبير أوي.
ممكن تختلف من شخص للتاني؟
آه. آه طبعًا، بشَكل جامد جدًا. يعني مثلًا عارفة أنتِ لمّا أقول لواحد مثلًا إيه، لمّا مثلًا حد بيتكلم مع حد وأنا أقول له مثلًا: "ماشي، ماشي." وف ونَفس الوقت أمّا أقول له: "ماشي، ماشي." شوف النَبرة نَفسَها أخ اختلفت، وده كان شخصية الأولانية مثلًا بيّنِت شخصية إن أنا إيه، ها م حميمية كده آه بالضبط كده. التانية اللي هو فيها آه، فيها كده حِدَّة شويّة وبتاع والكلام ده كلّه. آه، بشكل كبير جدًا. طبعًا الحاجات دي كلّها بتفرِق على فكرة في في ال للشخص التاني على فكرة يعرف معنى الكلام اللي إحنا بنتكلمه، أو اللي هو يفهَم معنى الكلمة اللي أنا بانطقها له أو حاجة زي كده، بتفرِق كتير جدًا. فطبعًا اللي ما بيفهمش في النقطة دي كويّس، طبعًا هيحصَل سوء فِهم بشَكل كبير جدًا، ممكن يكون بيقول هو متعصّب مثلًا بس هو مش قصده، بس هتفرِق. آه.
إمم. إمم. إمم. آه. إمم. سخرية. آه، سخرية شويّة. التانية تمام يعني، موافق، آه. إمم، فعلًا. إمم. أيوَه أكيد، إمم. أيوه. بالضبط، بالضبط.